Ah, ano, mga tradisyonal na Thai, na ah, mga pagkain, oo, ah, yung Pad Thai, ah, tapos isang soup, depende. Green curry, mga curry or Khao Soi, ganyan, ah, tapos ano pa ba? Yung isa, baka, ano nga ba 'yon, kalimutan ko na, 3 yung niluto namin eh, ah, curry nga, curry tapos Pad Thai, oo, ayun, bali ano kasi eh, natatawa nga kami, sabi namin, "Puro lalaki tayo, ano, tapos ganyan yung mga nab"
Thai dishes. Ah. Mm. Mm. Mm. Curry. Soup. Hmm. <laughs> Nag-cooking class. <chuckles>
Well, ah, tuwi ano naman kasi, yung nag-book eh, tita. Eh
Ah, okay.
Kaya ayun, sa "Eh, yung pin yung nag-ano, eh, nag ayos sa itinerary natin ano eh, tita, ah, kaya tita yung gagawin."
<laughs> Tita yung mga activities, mm.
Perk oo, oo. Do'n sa Bangkok, pang-ano, panglalaki naman, yan iinom, gano'n. Mga Hmm, ayun, kaya oo.
Oo, oo. Doon, tita duties, gano'n. Pero ano yung nat pinaka na masarap mong natikman na pagkain, do'n sa travel niyo sa Thailand?
Ah, ano, siguro para sa'kin ngayon, ah, yung Pad Kra Pao, oo.
Pad Kra Pao, ano 'yon?
Gawin, eh, ano lang, parang giniling nga lang 'yon eh, ah, parang giniling na kahit ano, ground beef, ground ground chicken.
Giniling na, baboy? Ah, kahit ano, okey.
Tapos may ano lang sila soy sauce, tapos may, holy basil yung tawag sa kanila, eh, gano'n gano'n pala 'yon. Parang dito sa atin eh, marami ng, 'di ba, marami namang ano dito, Thai parang Thai na restaurant. Parang, pinakamadaling lutuin, kasi ano lang siya, giniling lang, parang giniling sa'tin, di ba, may may meron tayo, pero tapos na, medyo may, maasim-asim, 'di ba?
Mm. Thai restaurants, oo. Oo. Tomato-based, oo.

Um, ano siya, coconut milk tapos, ano siya parang curry noodles gano'n, sa kanila.
Ah, okey. So may soup siya?
Kasi at mga oo, sa Pinoy, eh, sikat sa'tin 'di ba pad Thai ganyan? Punta ka ng Thailand ay, pad thai ganyan lagi yung hinahanap, pero para sa mga taga Thai mga taga yung mga Thai parang, ayaw nila nung pad Thai ngayon sobrang normal para, para sa kanila yung pad Thai, oo, actually yung cow soy nga ayan parang may egg noodles. Oo tapos nung tikman nga namin hindi siya maanghang, ano siya, m mild lang rin tapos may crispy noodles rin, ah, ayan egg noodles tapos depende kung anong gusto mong halo chicken, ganyan. Ah, sarap rin pala talaga ta's ayun natuto nga rin kaming mag-ano mag-gawa non. Ang pinakamadali nga palang gawin yung ano pad Thai, <laughs> 'onti lang yung ingridients, oo onti lang kaya ayaw ng mga
Ah. Oo. Mm, mm. Mm. Nagsasawa na sila. <laughs> Mas popular. Mm. Mm. Hmm. Pad Thai? Ah.
kasi parang sanay sila marami 'di marami silang pampalasa, basil mga may maanghang tapos kung ano dadagdagan ng, ah, pang sour tapos may, ah, pang sweet naman ganyan.
Oo. Oo. Mm, marerekomenda mo bang, pumunta sa Thailand?
Kaya Ah, oo. Siguro kung depende, ah, pero para sa gusto mo nung makatikim talaga nung, authentic na mga pagkain, eh, masasarap talaga yung pagkain 'tsaka hindi siya ano <laughs> Oo kasi do'n naman yung elepante, well na natatawa nga 'ko, eh, sabi ko ano, eh, talaga yung gagawa pa kami ng pagkain na anong gusto mo ngayon bagong experience, eh, mag Thailand.
Mm, oo. Pagkain, 'tsaka magpaligo ng elepante. <laughs> Oo. Magandang pumunta, oo.
Mm, bukod sa parang maraming pagkain kung gusto mo rin uminom, maraming inuman, parang lahat 'ando'n na. Tapos hindi naman siya gano'n ka-mahal, siguro minsan mas nga sa'tin, mas mahal pa nga yung mga Thai restaurant sa'tin kaysa do'n, eh. O o 'Tsaka kahit sa mga street foods lang, talagang hindi ka naman pihikan 'di ba sa mga pagkain ayun, talagang mabubuhay ka na lang sa street food busog ka na masarap pa ta's mura lang rin, ayun.
Hmm, oo. Hmm. Kaysa dit kaysa do'n? Sige. Mm. Oo.

Oo. Tsaka may nagawa pa kami kaagad sa Chiang Mai, eh, nung ano after pag-ano, pag-land ayun. Kumain, pero 'yon lang rin yung, yung ano nga, eh, yung trip nga namin na 'yon kasi kaya parang, ah, isa sa mga paborito ko, ah, kasi ano wala nga, yung well nag nagpaplano kami ng itinerary gan'yan nag-meeting pa nga kami. Meron nga ayun nag nag-meeting pa kami online kasi online na lang ngayon kasi parang dati 'di ba, "Uy may meeting tayo," kita-kita ng personal, eh, hindi nagtutuguma ta's malayo na rin kasi, eh, yung di ma mga tirahan namin, so online na lang. Sabi pa nung iba naming kaibigan, "Nagmi-meeting meeting pa kayo hindi niyo naman nasunod yung <chuckles> itinerary niyo," gano'n. Oo, yung yung sa group chat ano, parang yung sa group chat ang nakikita nila puro, "Asan kayo, asan kayo," parang, ah, may kanya-kanya kaming lakad. Parang gano'n, oo. Well, eh, iyon yung nakakatawa oo, parang ano lang naman, kasi halos lahat naman sa'min do'n makakasama ano nakapag-Bangkok na, so do'n sa Bangkok namin.
Ayun. Mm. Mm. Oo. Online. <chuckles> Mahirap 'no magkita-kita. <chuckles> Oo. Mm. Mm. Hmm. Yung plano. <chuckles> Oo. Ah. Ay, talaga? Ah. Oo. Ah, may kanya-kanya din kayong lakad.
Oo, nung sa Bangkok naman namin parang wala kami gaanong itinerary, siguro isang araw lang may may pinuntahan lang kami yung hindi nga rin kami nag-temple, eh. Parang nganga, oo. 'Di ba parang sikat sa Bangkok yung puro temple, gan'yan. Oo ang ginawa namin ata dun namili tapos <chuckles> nag-inom, ayan. Kadalasan mga gising ng mga kaibigan ko ano, eh, mga tanghali na din.
Mm. Ah. Oo, temple visit. Yung shopping? <chuckles> Nag-inom. 10, 10 AM na, gano'n. <chuckles>
Ay hindi, ah, mga ano 1:00 gan'yan. 1 PM. <chuckles>
Ay gano'n? <chuckles> Late na. Ayun, pero wala naman kayong naging problema nung kumbaga kayong magkakaibigan hindi naman na-challenged yung pagkakaibigan niyo nung nasa Thailand kayo? <chuckles>
Oo. Hmm.